Cuéntame, ¿te gustan más los remakes o las historias originales?
Ay, bueno, <chuckles> la verdad es que creo que hay buenos remakes, sin embargo, prefiero las las historias originales, sí sí me me decanto más por eso.
Okey. Eh, de eso, mm ¿Cómo decirlo? Bueno hay remakes que han hecho muy recientemente, que vienen ya de una historia que a lo mejor no te tocaron, ¿te ha pasado?
Em, pues no, no, bueno que que sepa no casi todos los remakes que han sacado últimamente, eh, son de de películas que sí llegué a ver, este, más animadas, ¿no?, que pasan a live action o películas como de los noventas, no no me ha tocado una algún alguna que que saquen remake. Bueno creo que la la más, este, como que la que se apegaría más en ese sentido sería, Nace una estrella que salió como en 2018 me parece, y y nada más, ¿no? Que fue una película de los sesentas, pero, de ahí en fuera no. Ah, desconozco si hay algún remake, que se haya hecho actualmente y que sea de una película anterior. Ujú.
Sí. Okey. Antes. Que no te haya tocado, sí, claro, y ¿cuál es el ¿por qué te gusta más el original? Digo, sé que, pues, no hay nada como el original, ¿no? Yo también los preferiría, pero, mmm, si co por ejemplo, con este avance de la tecnología y todo, un remake puede estar de alguna manera mejor hecho, por temas de, pues, no sé, a lo mejor en la en la calidad de cómo se ve, pero, ¿cuál sería tu motivo principar principal, porque, te guste más el el original?
Fíjate que que en eso tienes un punto, ¿no?, los efectos, pues, con con el tiempo y con la tecnología han ido avanzando muchísimo, pero, siento que, ¡ay!, mira, a ver, hay hay remakes buenos. El el que te decía, ¿no?, de de Nace una estrella, se me hace bueno. El de La forma del agua se me hace bueno. Pero, eh, las los últimos, por ejemplo, a mí me gusta mucho una película que se llama El cuervo, que es de 1994 y fue protagonizada por Brandon Lee, que en paz descanse.
Sí, oh. Okey. Okey, sí.
Pero le hicieron un remake en 2024 y fue horrible, horrible porque no sigue la historia, porque tiene buenos efectos, eso sí, pero nada más, ¿no?, <giggles> o sea, como que es lo lo único bueno, una que otra transición, y de ahí en fuera, no no sigue la historia ni de la película original, ni del cómic, el personaje no se parece en nada, este prácticamente, o sea, fue fue como una historia nueva, exactamente, pero con el nombre del cuervo.
Mm. Es otra película. Okey. Y, eh, por ejemplo, justo lo que lo que te decía de los e efectos especiales, eh, y d bueno, por los avances tecnológicos que hay. Es ve porque está, por ejemplo, el el la saga de La guerra de las galaxias, ¿no?, que si tú ves las primeras las primeras, eh, 3 películas que salieron, que a final de cuentas, resultaron ser como las partes 4, 5 y 6, creo que fue así, nos no la verdad es que no, tengo muy bien el dato. Este, pues sí, tú ves esas películas y las comparas con las últimas que salieron y y y nada que ver en cuanto a a pues, a la calidad de la de la imagen, la fotografía, los efectos, eh
Claro. Eh.
Sin embargo, pues, creo que justo no se atrevieron a hacer un remake de esas 3, ¿no?, porque fueron tan emblemáticas que, eh, bueno, no sé, cómo cómo hubiera sido la aceptación, ¿tú qué piensas de que hubieran hecho remake de esas primeras 3 películas?
Yo creo que si hubiera afectado, este. A ver, tam también influye mucho la parte de de la historia, ¿no? Creo que si se hubiese mantenido como que la historia muy fiel, si hubiesen buscado actores que fuesen similares en cuanto a sus características físicas, al elenco de de esas primeras 3 películas. Igual y pudo ser bien bien recibida precisamente porque se mejoran los efectos especiales, pero, eh, un cambio, ¿cómo decirlo?, que no fuese tan
Ujú. Sí.
tan pronunciado, o más bien un cambio pronunciado, eh, creo que haría que que la película sí hubiese sido como que muy mal recibida. En ese caso, así ya viéndolo de forma general, creo que sí estuvo mejor que no que no hicieran un remake, porque, al final pues esas esas películas ya se quedaron, ¿no? O sea, la la gente no lo pide, como que sería mucha inversión, para para algo que que ya está bien, entonces creo que no, creo que para esas estuvo bien que no que no se hiciera.
Sí. Sí, claro. Y, <clears throat> por ejemplo, em si hay un te ha tocado, ya lo mencionaste hace un momento, pero como ¿tú qué preferirías? ¿Un remake bien hecho, o mejor una una historia totalmente nueva? Como lo que comentabas ahorita de la película del cuervo que finalmente no, se adaptaba, ni era nada, no tenía nada que ver con con la anterior, ni con el cómic, ¿hubieras preferido que mejor le dieran otra historia? O si no lo hubieran puesto como el cuervo, o la hubieran puesto como el cuervo 2, o alguna otra cosa, ¿te hubiera parecido buena película?
Uy, mm, yo creo que, yo creo que yo creo que para empezar la parte que mencionas es muy importante, el el que hubiera tenido otro nombre, ¿no? Ni siquiera, este, el cuervo, porque, pues, tal cual te te dije, este, prácticamente no no es la historia del cuervo. Entonces, siento que el hecho de de agregarle ese nombre, hizo que la película cargara con con esa presión de
Okey. Del anterior.
pues tien exactamente tiene que ser como que comparada, ¿no? Este de de forma casi casi necesaria, se se compara con la otra. Y y pues, cre de más bien nace a la sombra de de esa película anterior, entonces ya desde ahí, pues, va perdiendo. Y si, si <chuckles> a eso le sumas todos los cambios, pues, definitivamente fue una muy mala elección. Si hubiese tenido otro título, si hubiese si se hubiese llamado de de otra forma, yo no sé no sé si la hubiera <chuckles> nombrado como buena película. La verdad es que aunque aunque tiene escenas buenas, aunque los efectos son buenos, este, hay alguna secuencia de acción medio interesante ahí. En general creo que la película es es aburrida, no se siente, ¿cómo decirlo? Como un escuadrón suicida, u pero, la primera versión, como si lo hubieran reversionado solamente a la parte de de Joker y y Harley Quinn, pero, como que en en en otro ambiente. Entonces no, creo que no hubiera sido una película buena. Más bien, no es una película buena, incluso, si le cambiaran el título, creo que no hubiera destacado. Exacto.
Okey. No, seria buena, okey. Y, por ejemplo, eh, ahorita estamos hablando de películas, pero, ¿qué opinas sobre los remakes que hacen de dibujos animados?
Oh, ay, esa está más complicada, creo que hay un 50-50. Mm, sí, podría poner de ejemplo a lo mejor a los ThunderCats, a mí me gustan mucho los ThunderCats. Entonces, eh, l la primera versión, pues, estaban como que muy fuertes, ¿no? Y digo, así se se nota <chuckles> luego, luego, que que no es de de una caricatura reciente, una serie animada reciente, pero pero se ven los personajes bien hechos, se ven bien dibujados, se ven fuertes, este Munra, por ejemplo, se ve tenebroso, ¿no? Este, te tiene tiene muy buena animación, para esos años y luego iban a sacar, o no sé si sacaron o iban a sacar otra otra serie en Cartoon Network, pero esa serie ya los iba a tener como, ¿cómo decirlo? Casi, casi como Los jóvenes titanes contra la Liga de la Justicia, una animación más o menos así, y se veían muy bien, pero, muy, muy bien. Y no sé qué pasó no sé qué pasó, que al final este no funcionó, y y terminaron sacando una nueva versión en los últimos años, pero ya de esos dibujos que son este, pues, que son más redondos, ¿no? Como <chuckles> más circulares, este, más chaparritos y y eso sí de plano me pareció hasta una burla, ¿no? No me gustó. <chuckles> Entonces creo que ha hay 50-50 porque hicieron algo bueno a partir de la versión original de los ThunderCats, pero, después, hicieron algo malo. Entonces, <chuckles> 50-50, diría.
¿Sí? Justo. Okey. Sí. Okey. Sí, justamente en ese mismo ejemplo es en el que en el que me acordé, por eso te hice la la pregunta, porque sí, pues, yo vi yo vi la serie original y después ya, pues, ya como que ya no estaba yo en eso, en edades, ¿no? Pero, sí llegué a ver también, este, el la que vol la que sacaron después, y la última, esta que mencionas tú, que se ve como más redonda, sí, yo también ya no ya no la alcancé a a ver tampoco. O sea, esa ni siquiera la alcancé a ver, ni siquiera me había enterado que salió, hasta que en algún momento me encontré por ahí, algún justo un video de de de remakes y de originales. Y sí, cuando los vi, dije: "No, esto qué cosa es," ¿no? O sea, la echaron a perder, pero terriblemente. Entonces, este, y bueno, la verdad es que de otro de otro, mm, de alguna otra, este, serie de dibujos animados, no recuerdo, pero sí sé que han hecho otras versiones que dices, no, pues, definitivamente no no les queda, este, igual, ¿no? ¿Qué hubieras pensado? Por ejemplo, que hicieran un remake de Los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, no sé si lo hicieron, pero, ¿cómo crees tú que que hubiera salido eso?
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Sí. Sí. Ay, creo que creo que sí lo hicieron, no sé, si fue como tal remake, o si fue como continuación como una especie de de nueva saga, este, pero, creo que les les salió bien porque, mantuvieron como que la esencia original de Los Caballeros Del Zodiaco, solo mejoraron un poquito como que los trazos que se vieran más definidos y con con mayor calidad. Entonces creo que en ese sentido funcionó, pero, por ejem otro ejemplo sería Scooby-Doo, ¿no?, que que con los años ha ido este cambiando mucho desde los sesentas, del 69 que se estrenó este esta serie animada, pues, los dibujos estaban relativamente bien, luego me acuerdo mucho que en, por ahí del 2,000, 2,000, principios del 2000, eh, sacaron una versión nueva que se llamaba, Qué hay de nuevo Scooby-Doo, creo que esa ha sido la la mejor porque, los personajes, pues, ya tenían como que más movimientos en la animación, estaban más, eh, definidos los trazos, se veía muy buena calidad, pero, se mantenía siendo Scooby-Doo, ¿no? Y actualmente también hay <chuckles> hay otra serie de luego sacaron CCA me acuerdo, Misterios SA se llamaba, eh, esos trazos no eran tan, cómo decirlo
Okey. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro. Sí.
ah, pues, tan tan definidos, a lo mejor era más, este, otro estilo de animación, pero, digamos que estaba bien, era una serie un poquito más más s sombría, más oscura que que lo que acostumbraba Scooby-Doo, pero, creo que también en general estuvo bien. Y actualmente hay otra donde igual, tal cual los ThunderCats, los hicieron como que más redondos, <chuckles> una animación, unos dibujos más más redondos. Eh, esa no la no he tenido oportunidad de verla, pero, por la simple animación no me no me convence. Exacto. <chuckles>
Sí. Ya no te llama la sí, ya no llama la atención. <chuckles> Claro. Y bueno, a ver, ¿cambia tu preferencia según el medio, cine, series, música, videojuegos, telenovelas, o siempre vas por lo por lo original?
Siempre trato de de ir por lo por lo original, digo, hay, por ejemplo, en la música hay versiones que que superan, ¿no?, a las a las anteriores. Yo creo que ahí sería la, <chuckles> como que el medio que más al que más le doy oportunidad de de escuchar esas nuevas versiones, porque, no sé, se me ocurre, este Mm, "I will always love you", ¿no?, de de Whitney Houston, que que le hace la la versión a a Dolly Parton, pero pero le a pesar de que la la versión de de Dolly Parton es muy buena, la de Whitney Houston es como, ¡guau! ¿no? Y creo hasta se volvió más conocida, entonces creo que en la música sí suelo darle como que más oportunidad, pero, de forma general, sí prefiero como que el contenido original.
Sí. Sí. Sí, bueno, y creo que en el caso de la música es porque, eh, muchas veces, o bueno, la mayoría de de las veces, lo de lo que hace la diferencia, sí tiene mucho que ver quién interpreta, pero, también los arreglos, ¿no? Que, eh, eso también le le cambia totalmente la la, mm, pues, la manera en que la escuchas de la original, porque, pues, como dices, no es lo mismo escuchar una versión de 1940, 1950 o 60, 70, a escuchar ya una versión, eh, con un nuevo arreglo, con otro cantante, y bueno, pues sí, se escucha totalmente diferente.
Exacto. Sí, sí, claro definitivamente, este, mm, en en México fue muy popular, este, Muriendo Lento de de Belinda y Moderato, que le hicieron como que esta nueva versión a una canción de Timbiriche, ¿no?, y y, pues, también también fue fue mejor por los arreglos, pero creo que también, este, por las voces.
Okey, sí. Sí. Te gu ¿te gustó más esa versión?
Sí, la de Belinda y Moderato me me gusta más como que, e es más más rockera y tiene más más ritmo, la otra era como que, más más lenta y más pop. <giggles>
Exacto, sí, porque, eh, también el el mismo arreglo, ¿no?, eh, y cómo la trasladan prácticamente de género, como bien dices: "Primero, la primera era" "muy, muy pop", y esta sí ya le metieron más, este, onda así rockera.
Así es, sí, sí, sí.
¿Te molesta la nostalgia como motivo para hacer remakes, o lo ves como una oportunidad para las nuevas generaciones?, ahorita que hablamos justo de estas de estos 2.
Yo lo veo como como una oportunidad, pero, siempre que se que se haga bien, ¿no?, este, como que el tomar el pretexto de ha hay películas que creo que no no necesitan, este, que se les haga un remake, ¿no?, creo que tendrían que pasar unos 30, 35 años para para hacer un un remake, tal vez, este, de de alguna que haya una transición muy importante, o que se pueda hacer una aportación, tal vez ahí, este, en menos tiempo.
Sí, claro. Claro. Muy bien. Pues, agradezco mucho que hayas compartido esta este gusto que que tienes por las historias originales, y bueno, espero que tengas un muy buen día.
Muchas gracias por escuchar. Que tú también tengas un muy buen día. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.